فقُلنا لأ خلاص مش هنسجِّل آه، مش هنسجِّل، فكان عندنا اتحاد الطلبة هو اللي إيه، مسؤول عن ال الرحلة دي، ففي واحد صاحبنا في اتحاد الطلبة ساعتها وكلمناه طَب شوف لنا مكان بالله عليك، طَب يا عُم قُل لهم ت يعني ادّونا 3 كراسي وإحنا هنقعد ما لكش دعوة عادي، أصل هي كلّها إيه، ساعة ساعة ونُص، المهم يعني و وافقوا و وقلن قالوا لنا خلاص اتصرّفوا وبتاع، وإحنا أصلًا يعني الدنيا كانت تمام، المهم جيه يوم الجمعة نمنا كويس يعني، مش عايز أقول لِك نمنا كويس يعني، م ما حدّش فينا نام 4 ساعات مثلًا.
يا خبر! إمم. إمم. بس كويس أوي إن أنتم يعني كويس أوي إن أنتم مترابطين مع بعض يعني يعني لفتة حلوة إن أنتم ما رضيتوش تطلعوا 3 وصمّمتوا تبقوا مع بعض أنتم ال4، يعني دي حاجة حلوة برضه، جميلة.
آه بالضبط. بالضبط، بالضبط. ب جدًا، جدًا، وهي فرَقِت أوي معانا في الرحلة، إحنا لو واحد ل أنا لو لوحدي مش هاحس بأي حاجة، ما كنتش استمتعت أساسًا، المهم
إمم، إمم. هُم أصدقائك وأنت مرتبط بيهم يعني، مش زمايل بس، آه، آه.
جدًا، جدًا. آه بمعنى الكلمة، المهم إحنا خلاص آه، خلاص آآ، رُحنا المكان اللي هنتقابل فيه في الرحلة، كان في التحرير، فرُحنا المكان، وكنّا في الأوتوبيس الساعة 08:00 مثلًا، وصلنا يا سِتي وادي الريان الساعة كام آآ باين الساعة 09:30، 10:00.
إمم، حلو. إمم.
فبدأنا بقي اليوم من هناك
يا سبحان الله، يعني أنتم سجّلتوا في الرحلة دي بالصدفة، و و ولحقتوا تحضّروا الحاجة، وكده يعني، و
بُصّي آه. آه بالضبط، كلّ حاجة جات صُدفة.
لحقت، إمم، كويس وصلتوا، آه.
كلّ حاجة جات صُدفة، حرفيًا يع المشكلة إن قبل م بُصّي على إيه، أول ما رُحنا على وادي الريّان، في حاجة عالية كده زي هضبة أو جبل بنطلع عليه، ال عشان هو برضه مكان سياحي، فأتوبيسات كتير بقى وكده مش تبعنا مثلًا وكده وفي اللي تبعنا وفي اللي مش تبعنا وهكذا، ناس كتير وفي سُيّاح بقى من برّه، هي العقبة الوحيدة اللي قابلت لنا اللي قابت لنا اللي هي ال لمّا وقّفونا وكانوا م يعني الحكومة كانت مصمّمة إن إحنا ما ما ندخلش النهارده، لإن كانت في مشاكل ومش عارف إيه، فما ينفعش نخُش م يعني طريق وادي الريّان اساسًا.
آه. إمم، إمم. إمم. ياه! على الحظ، معقولة! إمم.
آه، لأ ما الحمد لله كمْلِت، بس هو اليوم بقى كان اتقفل، وأنا بقى كنت شايل هَم أنا لسّه ما اتبسطتش، أنا ما أعرفش إن أنا هاتبسط، و ويعني هابقى تبقى فارقة معايا أوي.
إمم، إمم. د آه دي كانت أول يعني دي كانت أول خطوة حصَلِت، وفيها كده عائق زي ما بيقُولوا.

آه.
قالوا لنا إيه، آآ يالّا عشان إيه، هنعمل لكم اللي هي ال اللي هي اللفة دي. واحد، واحد منّنا بقى بالضبط، هو اللبس البدوي ده. إحنا كُلّنا بقى كُنّا م مبسوطين أوي منّه بصراحة واللفة اللي هي عالدماغ دي اللي هي الشَال بتاعهم ده حاجة روعة. بس، خلّصنا بقى وحصلت أحداث برضه إيه، كتيرة جدًا إيه، بعد ده. إن إحنا بقى إيه، آآ ركبنا، لكن
اللبس البدوي ده. إمم. إيه الأحداث اللي يعني يعني أنا شايفة إن الأحداث مأثّرة فيك أوي وفاكرها أوي، آآ معنى كده إنه وقتها آآ يعني أنت كنت مبسوط جدًا كده ونفسيّتك كانت مبسوطة، بالرغم إن أنت ما كنتش عايز تروح و ومش محدِّد لها وصدفة.
إمم. جدًا. آه، حرفيًا جات صدفة. حرفيًا جات صدفة.
يعني تحِس إن أنت آه. لمّا وصلت هناك، اتغيّرت مِيَّة وتمانين درجة.
إمم. حرفيًا أنا مش عايز أقول لكِ مليون درجة، لإن أنا باقول لكِ أنا ماشي آآ من ميكروباص من ميكروباص إيه م لمّا ركبنا الأوتوبيس آآ حرفيًا والله في الأوتوبيس إحنا أنا ماشي عمّال أ عارفة اللي هو يا جدعان ما ت يالّا نروّح، بالله عليكم يالّا نروّح، يا جماعة والنبي أ أ بلاش يا جدعان نكمّل يا جدعان الموضوع صعب <chuckles> سفر بقى وصحرا كنت حاسس بقى إن أنا م آه. م مِقلَّق بقى إن أن وادي الريّان طب أنا هاستمتع بإيه هناك ده فاهمة؟ اللي هو ده صحرا يا جدعان. <laughs> بس ف لا، لا دي كانت أول مرّة. حرفيًا كانت أول مرّة و إمم.
إمم. يا خبر! ليه كده. طب كنت حاسس بإيه؟ ليه، ليه؟ كنت خايف من إيه أو قلقان من إيه؟ إمم. وأنت عُمرك ما رُحته ولا شُفته ف آه. فأنت خلاص شايف إنه مش هيبقى حلو يعني. إمم.
ومش هتتنسي، مش هتتنسي بالنسبة لي. المهم بعد أمّا فطرنا بقى وعملوا لنا اللبس البدوي ده ومش عارف إيه، رُحنا بقى وادي الريّان نفسه. حاجة قمّة الروعة بالنسبة لي. في أعداد جميلة أوي وفي شل آآ يعني شلالات كده آآ يعني م مش فاهم هي جاية منين، بس هي جميلة أوي. والمَيَّة بقى شكلها جميل آه. وفي البحيرة، أنا مش فاكر كانت اسمها بحيرة إيه بصراحة، بس إحنا إيه، آآ عبارة عن إحنا بنر بننز نركب مركب صغيرة كده، ويدّونا لفة فيها ويورّونا بقى ح كل حِتَت في الوادي الريّان ده و وده إيه وده إيه وقعدوا يشرحوا لنا أنتِ تحسّي إن أنتِ إيه، سافرتِ مثلًا إيه، الساحل فجأة كده، اللي هو دي حاجة
يا سبحان الله! إمم. الله. إمم. إمم. إمم. يا ترى كنت وأنت في كل ده، كنت حاسس بالوقت؟

جدًا، جدًا حرفيًا، إحنا كنا مستنين بس للأسف الكُليّة عندنا لمّا بتعمل رحلة لمكان، ممكن يتعاد بعد سنتين 3 مثلًا، في أماكن كتير بقى و وكُتَيبات مش عارف إيه، مكاتب مش عارف إيه، أصل مكتبة الإسكندرية طَب نروحها مرّه أ بيودونا برضه الأماكن اللي هو إيه إمم.
إمم. <laughs> آه. طَب إيه ال آه، طَب إيه اللي خلاك في رحلة يعني تقول آآ، أنا ما حسيتش بالوقت، الوقت عدّى آآ، كان إيه يعني؟ آه.
الإنبساط، الإنبساط، إن الواحد يبقى مبسوط كده و عارفة اللي هو إيه، مش عامل حساب لحاجة، ح حرفيًا الواحد نسي، نسي يعني أنا كنت مثلًا في فترة امتحانات وخنقة و و و لأ نسيت كل حاجة، كنت مبسوط جدًا، وحرفيًا حاسس إن أنا
إمم. إمم. طَب وال والتليفون، التليفون كان دوره إيه معاك؟ آه.
كنت لسه هاقول لِك كنت لسه هاقول لِك إحنا كنا حرفيًا ما فيش أي شبكة، في وادي الريان نفسُه ما فيش أي شبكة، فوأنتِ هناك أنتِ معزولة وحرفيًا يخرب إمم، إمم.
ياه! آه. وده كان حلو بالنسبة لكم، والَّا كنتم متضايقين؟
لا، لا، لا ده جد ده جميل جدًا، ليه؟ لإن أ إحنا عارفة اللي هو إيه، أنتِ معزولة، ما فيش أي تفكير وما فيش أي حاجة.
إمم. يعني أنت كنت مبسوط؟ أنت شخصيًا أنت شخصيًا كنت مبسوط؟ طَب وصحابك بقى؟ آه، ما حدش منهم بقى يقول لك أنا متضايق مش عارفة إيه؟
شخصيًا، كنت مبسوط جدًا التليفون بالنسبة لي كان بُصّي، التليفون بالنسبة لي ما أنا هاقول لِك التليفون بالنسبة لي كان مجرّد تصوير، صحابي برضه نفس الكلام، بُصّي، هو صحابي أنا عايز أقول لِك كانوا برضه في نفس الضغط اللي أنا كنت فيه، فكلّنا كنا في ضغط و ضغطة واحدة، ما صدق عارفة اللي هو إيه، آآ، كنا خلاص إحنا متشعبطين وهنقع، وفجأة حاجة أنقذتنا، فكِّت نفسيتنا شوية، فحسينا اللي إحنا يعني إيه الهدوء اللي إحنا فيه ده من غير موبايل، من غير التزامات، م مكان مُريح كده وعارفة اللي هو إيه بصحبة كمان حلوة كنا مبسوطين مش
إمم. إمم. آه. إمم. الله، إمم، إمم، إمم. يعني أنت ما صدّقت أصلًا إن الموبايل ما ي ما يلقُطش شبكة، آه.
بالضبط، بالضبط باريّح دماغي بقى، ولا في دكاترة هتبعت لنا إيميلات آه حرفيًا، ولا في دكاترة هتبعت لنا إيميلات ولا في بقى حد هيتصل يقول لك أنت ذاكرت والَّا ما ذاكرتش، طَب أنت بتعمل إيه، بس و وعملنا كمان قعدة عرب في ال قعدة عربي كده في الآخر مع عرب بقى يعني يخرب دول دول بقى يعني إيه، يخربيت الجمال بجد بقى، ناس عربية كده تحسّيهم ناس قديمة ما لهُمش في أي حاجة، ما لهُمش في أي حاجة من التكنولوجيا اللي حوالينا دي، وبيعملوا لنا شاي كده صغير في كوباية، الشاي عبارة أ أ شاي على ال على نار هم عاملينها، وإحنا متجمّعين حواليها
استعملتُه كاميرا. إمم. آه، آه، آه. ياه! إمم. يا خبر! آه.